ああ、なるほど。どうすこすまあ、ね。そうやって割とこう、自分の歌いたいものよりも、盛り上がるものっていう感じのことにこう徹されてる感じがするんですけど、その盛り上げるためにというか、そんな感じでこう、1人でね、練習しに行ったりとかってあいったりしますか？ひとうん。
うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。もともとなんか、何でしょう。私ストレス解消のためにヒトカラ。1人でカラオケ、あのビッグエコーとか行くんですけど、でも、あえてまあ、練習その中でもするってなったら、まあ練習はするかな。しないですね。カラオケ屋でしないです。家で YouTube のカラオケとか、実際の PV 見てやりますね。歌詞カードとかって。うん。
はい。いいですね。はい。はい。 うん。 ああ。 はいはい。あ、そうなんですね。そう、これでこう、ししうちょっとあんまりこう、うううろ覚えじゃないですけど、知らなかったものも、こう練習してできるようになって、こう披露した時ってどうですか？その場の盛り上がり度。ん
うん。 うん。 うん。 ああ、そうですね。まあ、結構盛り上がってくれますし、正直全部自分で歌わなくてもいいんで、マイク回しちゃえば他の人歌ってくれるんで、うん。だからそこ、あんま、こだわりなくて。うん。みんな知ってる曲をこう全力でその場、自分のパートんとこだけは頑張って歌うみたいな感じですかね。
うん。 ああ。 そうか。じゃ、うんうん。うーん。 ええ。あ、じゃこう、ね。いろいろ合いの手入れたりっていうのもありますけど、まあ、自分が歌ってても、マイクを回してっていうのも、みんなで楽しむっていうのは、一つこう楽しめる方法ですね。で、その中で知ってる、こうよくね、先ほど、女々しくてっていうなんかは、特に盛り上がるっていう感じですね。
うん。 うん。うん。 うん。 そう。 うん。